ええと、そうですね、6ヶ月ぐらいまで。うん、うん、うん、そうですね。 そうなんですよね。 はい。
うん。 うん。コストファミリーのにはいられっしゅしゃった。あ、でも、うん、こうホームシックになってしまうのは、どのくらいになっちゃったんでしょうか？もう、いっしゅうかんぐらいになったのか、1ヶ月ぐらいでなったのかと、いろいろあるますけどね。
いえ。 うん、あ、もう結構はい。 あ、そうですよね。ま、いっしゅうかん過ぎてからなりましたね。もう食べ物とかも違いすぎて。はい。そうなんですよ。
うん。 あっ、やっぱり、うーん。そうですね。ま、基本的にま、旅行行った時もそうですけど、結構すぐに、海外とか行くと、日本食すぐ食べたくなったりしちゃいますもんね、意外に。うん。はい。
ええ。 ええ。 そうなんですよ、ほんとに食べたくって、でもなんかその日本食のレストランとかもちょっとどこにあるか、最初の方は分からなかったんで、あんまり食べに行く機会もなくてそうなんですよ。で、もう、なんか考えたというか、ま、考えに考えて、これは、家族に作ってあげるめ名目、なんか名目だったら食べれるかもって思ってはい、だからなんかそれで、私が今日作るから、なんかみんなゆっくりしてていいよって言って、でそう、一緒に買い物に行って、で、あのあ、ご飯買いました。はい。海苔買ったりして、なんか巻き寿司、ま、ベジタリアンなんで、やっぱり野菜が中心なんですけど。<chuckles>
うん。 なるほどね、はい。 ええ。 ああ、なるほどね。うん。うん。 うん。 おお、良い考え、はい。 うん、ちょっとご飯を買ったりしわし はおお、いいですね。 ええええ。 はい、あ、そっか。何だったら、じゃあ、きゅうり巻きとかですかね？何でしょう。うんうん。
はい。あ、そうですね、きゅうりとか、たくあんとか、なんか、そういうやつ入れて、あと卵え卵は大丈夫だったんで、卵焼きして
ぬうん、うわ。 頭はね、唯一ですよね。あと納豆とかちょっと臭すぎるだろう。納豆売ってなかったかな？ですよね。あ、売ってたけど、ああ、そうですか。
はい、そうなんですよ。 あっ、納豆だん駄目です。あ、売ってました。あのこ凍ってるやつが。はい、冷凍のやつが。はい。うん。うん、なんか
でも食べれない。まあ、においとかは強いし、駄目かな、やっぱり、うん。
そうなんですよね、そうですね、だからそれと、あとはま、そうですね、海苔巻きとおにぎりととお味噌汁。
うん。